Đúng rồi, thì học thêm nhiều, mình biết nhiều mà độc giả mình đọc truyện cũng biết nhiều, cũng tốt mà.
Ừm. Ừm, ừ. Ừ, đúng rồi, tốt cho cả hai luôn nè ha. Nhưng mà bạn ơi, thì mình cũng thắc mắc đó ha, thì ví dụ bạn có một cảm hứng là nhất thời đi ha, thì bạn thấy cái việc mà biến cái ý tưởng mà thành cái hiện thực đi, nó khó hông?
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm. Wow. Nếu mà đối với những ý tưởng bình thường như là chuyện của ba mình á, thì hông khó đâu, nhưng mà nếu đối với những sự việc mình gặp ở ngoài đường trong một cái tình huống bất ngờ nào đó đi, nó nó sẽ đòi hỏi cái tính đặc thù, ví dụ như là truyện mình đang viết nó nó ở thời thời trước chẳng hạn đi ha.
Ừm. À, ừ. Đúng, đúng, đúng. Ừ, rồi sao nè? Ừm. Ờ, sao? A, mà quá khứ hay lịch sử ha?
Ừm. Nhưng mà cái sự việc mình gặp á là nó nó đã xảy nó thường những tiền tảng, nó liên quan tới máy móc, liên quan tới công nghệ, thì thì <sneezes> Đó, làm sao áp dụng, hoặc là nó liên quan tới ngành của mình, ngành của mình làm thiên về bên vận chuyển logistics chẳng hạn, đó. Rồi mà bây giờ mình cũng gặp những cái tình cảnh tương tự vậy đó, khi mà mình muốn đưa vào một cái câu chuyện giống như "Attack on Titan" chẳng hạn đi thì mình cũng phải suy nghĩ rồi. <laughs>
Rồi sao nữa nè? Ờ, vậy khó là sao áp dụng vô được. Đúng rồi. Ừm. À, à, biết, mình biết. Ừm. Ừm, dễ mà. Ờ. Đúng, chính xác, ê, cũng nhức đầu, đúng hông? Ủa, mà lúc mà bạn áp dụng cái ý tưởng mà qua cái hiện thực đi ha, thì hông biết là bạn có một cái, gọi là, cái khung sẵn gì theo để mình theo hông, yêu cầu gì để mình theo hông hay là bạn cứ là tùy cảm hứng của bạn làm theo thôi?
Nhức đầu. Ừm.

À, bạn ơi, mình cũng tò mò một điều như vậy ha, thì hông biết á là bạn thường lấy cảm hứng từ đâu nè trong đời sống hằng ngày vậy bạn?
Ừm. Ờ, thường á, đối với mình là dân viết truyện á mình lấy cảm hứng từ việc xem phim là chính quá à, rồi mình nghe nhạc nà, rồi mình cũng tương tác với lại người này người kia. Kiểu giống như là có những người mà ví dụ như ba mình đi, ờ, ông ấy hay nói mấy cái chuyện mà tếu lắm, kiểu, ông ấy kể cái chuyện mà ông ấy, a, còn nằm ở trong bệnh viện á, mặc dù là ông ấy nằm bệnh viện nha nhưng mà ông ấy vui tính quá, cái thành thử ra là, ừm, ổng kể chuyện mà ông ấy đi chọc người ta hông à, cái thành thử ra là
Wow! Nhạc nữa hả? Nhiều ha. Ồ. Ừm, cổ bị ngứa. Ủa, vậy hả bạn? Wow. Ờ, cũng lạc quan dữ á.
Thì đấy, bởi vậy cho nên là mình mới lấy luôn chuyện của ông ấy để mình viết chuyện luôn cho nên là cảm hứng thì nó vô vàn, ừm, cảm hứng là vô vàn.
Ồ! Này hay quá ta. Ừm, vậy ra ừ, cảm hứng nói chung là cảm hứng của bạn mình thấy nó đơn giản từ trong đời sống hàng ngày thôi, đúng hông?
Ừm, đúng rồi.
Ờ, tính ra mình tưởng là viết truyện là sẽ, kiểu như, sâu xa hay là, kiểu, nó cao siêu, đúng hông? Mình thật ra mình thấy cũng đơn giản nè, ô kê đó chứ ha. Vậy thì nghe bạn nói là bạn xem phim lấy cảm hứng nè, thì hông biết là bạn thường xem các thể loại phim gì đó ha?
<laughs> Ừm.